เออ น่าจะใช่นะคะ แต่เอาจริง ๆ แล้วอะบางทีเนาะ เราดูพวกเนี้ย เราก็รู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นเสน่ห์ แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคมากกว่าอะ เพราะว่า เขาเรียกว่ายังไงอะ เหมือนแบบบางทีเนาะ เขา เขาเล่นออกมาอะค่ะ หนังตะลุงหรือว่าโนราห์ อะไรอย่างเงี้ย เรา เราก็คือแบบ เราไม่รู้อะค่ะ คืออันเนี้ยเราไม่รู้จริง ๆ ว่าเขาสะท้อนถึงอะไร เขาสะท้อนแบบเป็นเรื่องเป็นราว เหมือนแบบลิเก หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือเวลาเราดูเราเห็นแล้วแบบ เฮ้ย มันมีเสน่ห์อะ บางทีอะค่ะเราไปแบบภาคใต้ เรายัง เรายังอยากให้เขาสอนให้เลยนะ แบบเชิดหนังตะลุงยังไง แล้วก็อะไรนะ แบบรำโนราห์ อะไรอย่างเงี้ย รำยังไง อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเผื่ดแบบให้ไปต่อตัว อะไรอย่างเงี้ย เราก็ เราก็ไม่ไหว โอ้ ใช่
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ไม่ได้ใช่ไหม? <chuckles> แล้วอยากรู้เลยอะค่ะ ว่kสิ่งที่คุณบอกว่าชอบเนี่ย ชอบในอะไรอะคะ ชอบในการที่ เหมือนเขาเป็น เขาเรียกว่า อุปกรณ์ที่แสดง หรือว่าเป็นบรรยากาศ หรือว่าเป็นความขลัง อะไรอย่างเงี้ยคะ ชอบอะไรตรงนี้อะtคะ?
ถ้าความขลังน่าจะไม่ใช่นะ เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าการแสดงโดยรวม ๆ อะค่ะ เรารู้สึกว่า เฮ้ย มันมีเสน่ห์เวลาแบบว่า ถ้าเราทำได้อะค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ องค์ประกอบ อา
ใช่ ถ้าเราทำได้ แล้วเราแบบว่าได้ไปแบบ เขาเรียกว่าอะไร ไปเผยแผ่ที่แบบต่างประเทศอะ เรารู้สึกว่า เราคนหนึ่งอะแบบเป็นคนที่แบบมีความสามารถ แล้วก็แบบมีเสน่ห์มาก ๆ เลย ใช่ ๆ ประมาณนั้น แบบว่าลุกตบมือเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม
ยกมือขึ้นเลยไหม? อา ค่ะ ค่ะ แล้วสิ่งที่คุณเห็น แบบว่าเวลาที่เขาแสดงออกมาอะค่ะ นอกจากความภูมิใจอะ ยังมีความรู้สึกอื่นอีกไหมอะคะ?
อือ ๆ